เอาจริง ๆ อะค่ะ ถ้าเผื่อในการทำธุรกิจเนาะ เรารู้สึกว่า ถ้าเปิดแบบว่าเงินสำรองอะค่ะ น่าจะต้องแบบว่ามีสูงอยู่ เพราะว่าคือเราจะไม่คิดแต่แค่ว่า เออ เงินสำรอง 3 เดือนสำหรับแบบว่าเงินเดือนของเรา อะไรแบบนี้ อาจจะไม่ได้ เพราะว่าในการที่แบบว่าเราทำธุรกิจ มันจะต้องแบบว่ามีเงินสำรองหลาย ๆ อย่างเข้ามา อย่างเช่น ถ้าเราเช่าร้าน อย่างเงี้ย อ่า แล้วก็ อาจจะต้องแบบว่ามีค่าเช่าร้านเข้ามาที่จะต้องแบบดูเนาะว่า เอ่อ ถ้าเผื่อธุรกิจมันแบบว่าเป็นไปไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย อ่า อาจจะแบบว่ามีการที่แบบว่าจะต้องเอาเงินสำรองออกมาแบบว่าเป็นส่วนในการเช่าร้าน อย่างเช่น อย่างเช่น ถ้าเผื่อทำที่บ้านเนาะ เราอาจจะผ่อนบ้านอยู่ เราก็ต้องมีเงินสำรองในการผ่อนบ้าน อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ทุก ๆ อย่างอะ มันก็จะแบบมีต้นทุนของมันเนาะ ไม่ใช่ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าการตลาด หรืออะไรแบบเนี้ย เพราะว่าค่าการตลาดเนี่ย การลงทุนค่อนข้างสูง อ่า อาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้คน แต่อาจจะเป็นแบบว่าเราทำเองอะ มันก็อาจจะมีแบบว่าพวกยิง ยิงแอด หรือว่าอะไรแบบเนี้ยต่าง ๆ แล้วก็อาจจะแบบว่าต้องไปเช่าที่ในการที่จะแบบว่า เอ่อ เหมือนประมาณโฆษณาอะค่ะ เพราะว่าเอาจริงพวกแบบว่า Wedding หรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีพวกแบบว่าที่ไบเทค หรือว่าพวกแบบ เอ่อ เมืองทอง อะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่เขา จัดเป็นแบบว่าเป็น Wedding แฟร์ อะไรแบบเนี้ย อ่า ใช่ ก็อาจจะมีแบบนั้น ก็อาจจะต้องแบบว่ามีการลงทุน ซึ่งเอาจริง ๆ อะค่ะ มันก็จะต้องดูเนาะ เงินสำรองว่า เราอะเก็บพอสำหรับที่เราจะลงทุนต่อไหม เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดกำไร อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็อย่าง Wed Wedding หรืออะไรแบบนี้เนาะ ก็ต้องดูพวกอุปสรรคที่มันมาด้วย อย่างเช่น แบบว่าครั้งที่แล้ว ก็มีเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับโควิด อะไรแบบเนี้ย อ่า ก็อาจจะต้องแบบว่าเตรียมทุนสำรองในการที่จะแบบว่าต้องปิดเหลือ ต้อง อะไรแบบนี้ค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ ก็มีหลาย มีหลาย เขาเรียกว่า อะไร มีหลายร้านนะที่จะแบบว่ายกเลิกไป แบบว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบว่า อ่า ไม่แต่งแล้ว เพราะว่าโควิดมันนานเหลือเกิน ก็ไม่รู้ว่าจะได้แต่งเมื่อไร ก็อาจจะแบบว่า ยกเลิกของเราไป อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราก็จะต้องดูเนาะว่า เอ่อ ผลตอบรับหรือ อะไรอย่างเงี้ย มันโอเคไหม หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็อาจจะดูพวกแบบว่าโอกาสอุปสรรค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันตามมา อืม
อืม อืม ครับ อือฮึ อือฮึ ใช่ ๆ ๆ ครับ อ๋อ ครับผม ครับผม อ้าว Wedding แฟร์ทั้งหลาย อะฮะ ครับผม ครับผม ครับ ๆ อืม อือฮึ ครับผม โอ้ ใช่ ๆ อือฮึ อืม